Ja, ja, das gibt's im Billard, natürlich gibt's das, äh, da es geht ja hoch bis zur Deutschen Meister also Verbandsliga, äh, dann zur Meisterschaften. Es gibt aber auch Turniere, da geht's dann um Geld, also, um Preise, Geldpreise und dann wiederum um Punkte, damit man sich weiterqualifizieren kann. Aber so weit ist es bei mir jetzt nicht. Also, ich bin spielw jetzt nicht in dieser Klasse, aber ich weiß, dass ich damals schon gegen Spieler gespielt habe, äh, die, äh, schon 'n paar Stufen höher, wie ich gespielt habe, also, in der Liga. Und gegen die habe ich auch gewonnen. Und, äh, bei mir war es nur immer so, ich ich, äh, hatte da immer also, vorm, äh, Spiel, wenn wenn es ich war ja erst mal in der Kreisliga, ähm, da musste ich dann wenn ich dann gegen andere gespielt hatte, ich war da sehr aufgeregt und, äh, die Kunst ist
Warum? Mhm. Ja, ja, genau, Preisgeld, ja. <laughs> Ja, ja. Mhm. Ja, super. Mhm, mhm. Na ja, wie bei wie bei jedem Sport, ne? Man muss sich konzentrieren und dann wirklich ganz sich sammeln. Mhm.
Ja. Ja, genau und das war dann meistens so 'n bisschen das bringt da bei Billardspielen bringt das nicht so viel. Da muss man schon locker bleiben und das so 'n, äh ja, die Nerven behalten. <laughs> Sonst trifft man nichts. <laughs> Ja, aber ä ä ja?
Ja. <laughs> Mhm. Und würdest du es <laughs> würdes würdest, äh, sagen, das ist 'n teurer Sport eigentlich? Also, muss man da, ähm, zum Beispiel zu den Turnieren reisen, dann Hotelübernachtungen einplanen, weil sich das über mehrere Tage zieht? Mhm.
Mhm. Nein, das nicht, also, das kann man machen. Mhm. Das kann man machen, äh, aber wenn es jetzt deutschlandweit ist oder so, also, je nachdem zu welchem Turnier, aber, äh, in in vielen Fällen ist es, äh, nicht so weit weg, also, in, äh in näherer Umgebung, also, es sind viele Turniere deutschlandweit.
Ja. Okay, also, die man durchaus erreichen kann. Würdest du so 'nem Anfänger dann raten, einfach mal so in der Kneipe oder im V Vereinsheim loslegen?
Mhm. Genau. Hm. Genau, einfach mal, äh das das, äh, kann ich nur jedem mitgeben, äh, einfach mal, äh, auch, äh, in so, äh, Klubs reingehen oder in so Vereine, da kann man ja auch einfach rein. Die haben ja meistens, äh, äh, so Räume mit mehreren Tischen. Und das ist aber auch ausgeschrieben im Internet. Und die suchen immer wieder neue, äh, Mitglieder. Und da einfach mal reinschnuppern und dann, äh, kann man da durchaus gute Erfahrungen mitnehmen.
Ja. Mhm. Okay, also, man kann sich. Mhm. Und egal welches Alter eigentlich oder sollte man auch schon wirklich als Kind anfangen?
Am besten ist, so jung wie möglich.

Äh, das ist, äh, nur mit 3 Kugeln, also einmal die weiße äh, oder mit 4, je nachdem, wie die Disziplin ist. Das kann auch etwas schwieriger sein und m muss dann quasi nach der weißen noch 2 andere Kugeln berühren. Also da gibt es jetzt nicht bestimmte Farben oder so, aber ja. Also das ist halt die Disziplin dann, ja.
Ha. Mhm. Okay. Ja. Ei, hört sich spannend an. Aber dann auch mit den mit dem sch a schl a Queue nennt sich das, glaube ich, ne, mit der Stange da.
Ge ja, genau, also erstmal genau, Queues und, äh, die waren ja damals auch schon speziell, also da gibt's ja extra wie beim Tennisschläger oder beim beim, ähm, Tischtennisschläger oder Tennis oder äh, gibt's da bestimmte, Queue also, äh, Queues oder äh, die halt dann, ähm, entsprechend halt Gewicht und Holz und so. Äh, und ja genau, und, äh, es war ja also die Kosten dann halt entsprechend und, äh ja, g genau, das ist dann Qualität und da hat der dann halt auch Wert darauf gelegt und mich hat es damals schon immer fasziniert, wenn der dann mit dem Queue immer gekommen ist und, äh, dann, äh, äh, waf warum, äh, weil der Queue hat ja auch besonders ausgesch ausgesehen und und das war ja nicht so dieser typische Billardqueue, der von den Kneipen, sondern und das hat mich schon im
Mhm. Mhm. Ja. Ja, genormt sind irgendwie, ne? <laughs> Je nach Qualität, ja, also <laughs> Mhm, mhm. Na klar. Ja, also das war dann sein eigener, den er immer mitgenommen hat?
Genau, das war sein eigener und der hat natürlich damals schon, äh, 'ne Menge Geld gekostet und, äh, das wusste ich jetzt damals schon nicht, ne? Ja.
Mhm. Ja, ja, das ist das ist gut vorstellbar. Mhm. Mhm. <laughs>
Und das war s so, sagen wir mal, das, was mich so fasziniert hat, äh, an dem Hobby und wie ich dann auch eigentlich zu diesem Hobby gekommen bin.
Ja. Aber jetzt dieser Tisch, ähm, den hatte dein Bruder sich dann auch zugelegt?
Mhm.